Ótima técnica, ótima técnica. Então você consegue utilizar da música justamente também nesses artifícios pra driblar o seu cérebro em algum momento de de de de humor ou de tensão, pra conseguir quebrar esse gelo, né.
Sim. Com certeza. Uhum. Acho que a música ajuda muito. Às vezes também quando eu tô estudando muito e eu vejo que eu tô ficando muito estressada ou algo assim, eu pego e vou fazer uma caminhada. E aí eu vou e coloco uma playlist, assim, super agitada, super boa no nos fones e vou que vou. Uhum. E eu volto renovada.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Já pra te motivar. Que bacana, que bacana. É uma uma uma ótima técnica também, eh, um um uma boa combinação. Uma atividade junto com uma música, é realmente revigorante. E
Uhum. Sim. Para mim é inimaginável, assim, eu fazer uma corrida sem os fones. <chuckles>
Uhum. Imagina e u u então um drama com certeza seria sair pra correr, já não tô mais perto de casa e um dos fones começou a descarregar. <laughs>
Nossa, é uma tristeza, mas te confesso que eu já corri com um só funcionando. <chuckles>
<laughs> Nossa, pois é, ninguém merece, não é. <laughs>
E sim, porque assim que eu tirei da caixa e coloquei no ouvido e eu já estava lá embaixo, aí assim que eu coloquei no ouvido, ele falou assim: "Bateria baixa, por favor recarregue". Aí eu: "Ah não, não acredito".
Uhum. Uhum. É é um saco esse tipo de coisa, porque a gente e e o a se encaixa, né, o fone dentro do do do da base de carregamento, mas nem sempre encaixou direitinho. Então às vezes você acha que vai estar ali 100% carregado, só um lado carregou. <laughs> Ai. <laughs> Exato. E me diz uma coisa, entre letra, melodia e voz, existe alguma que você gosta mais ou então você acha que tem que ser uma combinação?
Sim. Exato. Nossa, isso é muito triste, juro. Hum. Eu acho que tem que ser uma combinação, mas confesso que às vezes, assim, a batida da música me ganha.
Uhum.